ได้เลย หนูจะเริ่มจากตอนเย็นเลยได้ไหม? แต่ว่าก็ฟ้ามืดแล้วแหละ แต่ยังไม่นอนนะ
อ๋อ โอเคค่ะ อา ได้เลยค่ะ ทางนี้ก็ตั้งใจฟังมาก ๆ เลยนะคะว่าฟ้ามืดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย อา คุณจะทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ?
อืม อืม คือหนูอะค่ะจะชอบออกกำลังกายตอนเย็นก่อนมื้ออาหารเย็นอะค่ะ จะออกกำลังกายประมาณ อ่า 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
อ๋อ โอ๊ย ถือว่าออกกำลังกายนานนะคะเนี่ย ต่อวันเนี่ย มี มีวินัยมาก ๆ เลย ทำอย่างงี้ทุกวันเลยเหรอคะ? โอ๊ย สุดยอด
ใช่ ใช่ค่ะ ทำ หก วันต่อสัปดาห์
อ๋อ เว้นไว้ 1 วัน อันนี้มีเหตุผลไหมคะ?
ใช่ หนึ่ง วันเป็นวันพัก เพราะว่าต้องพักกล้ามเนื้อค่ะ ถ้ากล้ามเนื้อมันทำไปตลอดเนี่ยมันจะมีการอักเสบ แล้วก็แบบพอมันไม่ได้พัก มันก็จะไม้ ไม่สามารถทำงานได้ดีอะค่ะ
อ๋อ อืม อุ๊ย อันนี้เป็นความรู้ใหม่ เพราะว่าทางนี้ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะ ออกกำลังกายด้วยการนอนตลอดเลยนะคะ ฉะนั้นก็เลยไม่เข้าใจว่า อ๋อ เขาจะต้องมีให้หยุดพัก 1 วัน
อืม ต้อง ต้องลองนะคะ เพราะว่า
อันนี้เป็นสูตรสำเร็จใช่ไหมคะ?
ใช่ สำหรับการออกกำลังกายอะค่ะ มันทำให้เราเนี่ยหลับสบายขึ้นจริง ๆ นะคะ เพราะว่าเราเหนื่อย
อืม อุ๊ย โอเค อ๋อ ก็คือต้องออกกำลังกายให้มันเหนื่อย ตรงนี้เป็นแบบไหนอะคะ เป็นคาร์ดีโอ หรือว่าเป็นแบบเวตเทรนนิง ยังไงอะคะ ออกกำลังกายให้เหนื่อย? เออ ทั้ง สอง แบบเลยเหรอ?
ทั้ง สอง แบบค่ะ หนูจะสลับวันกันไป
อ๋อ โอเค อันนี้จดไว้ก่อนนะคะ สำหรับคนขี้เกียจออกกำลังกายอย่างเรานี่ ก็จะต้อง ก็จะต้องเริ่มทำบ้างเนาะ เพื่อที่จะให้แบบ เออ เหนื่อย และนอนหลับได้ดี ใช่ไหมคะ โอเค เดี๋ยว
ค่ะ ได้เลย ค่ะ เดี๋ยวต้องลองหาวิธีที่มันเข้ากับตัวเราไปเนาะ แล้วก็หลังจากออกกำลังกายเสร็จเนี่ยค่ะ หนูก็จะใช้เวลาอาบน้ำ โดยการอาบน้ำเนี่ยหนูจะอาบน้ำนานมาก
อืม

ไม่ ไม่ อันนี้ยังไม่ดึกไงคะ หนูจะเล่นโทรศัพท์ไปสักพักหนึ่งค่ะ
อ๋อ <chuckles> โอเค ก็คือแบบ อ่า ให้เวลาตัวเองได้รู้สึกผ่อนคลายกับการสไลด์โทรศัพท์ ดูฟีด ดูนู่น ดูนี่ ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ อืม ถูกต้องเลยค่ะ มันก็ต้องเสพสื่อบ้าง เผื่อมีข่าวบ้านเมืองอะไรที่เราตามไม่ทันเนี่ย ก็จะได้ตามทันบ้านทันเมืองเขา
อ๋อ โอ้โฮ เยี่ยมไปเลย เราก็เป็นคนที่ใส่ใจนะคะ สถานการณ์บ้านเมืองใด ๆ ด้วยนะคะ ทีนี้พอแบบว่า เออ ดูโทรศัพท์ไปได้สักพักหนึ่ง แล้วมีการทำอะไรต่ออีกไหมคะ?
ค่ะ ก็จะมีการดูโทรศัพท์สักพักหนึ่ง ก็จะปิดโทรศัพท์แล้วค่ะ อันนี้จะเป็นช่วงที่เราจะไม่จับมือถือแล้ว จะเอาโทรศัพท์อะค่ะวางชาร์จไว้หน้าห้อง ก่อนที่จะเข้ามาในห้องนอนเลย
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อุ๊ย! เหมือน หมายถึงว่าแบบเราจะขังตัวเองไว้ในห้อง เพื่อให้ห่างจากโทรศัพท์ โทรศัพท์จะอยู่นอกห้องใช่ไหมคะ?
อา เราไม่ได้ขังตัวเอง เพราะเรามีกิจกรรมอื่นค่ะ
<chuckles> อ๋อ โอเคค่ะ อ้าว รอฟังได้เลยนะคะว่า หลังจากที่เราแยกจากโทรศัพท์ด้วยความอาลัย แล้ว เนี่ยนะคะ <chuckles> เราทำอะไรต่อคะ?
<chuckles> เราก็จะเข้ามาในห้อง ซึ่งในห้องเรามี iPad <laughs> ล้อ
อ้าว! ยังไงคะคุณน้อง คุณน้องห่างจากโทรศัพท์ แต่คุณน้องจับ iPad มันให้ความต่างกันไหมเนี่ย? <chuckles>
ล้อเล่นนะคะ ล้อ <chuckles> หนูพูดเล่นค่ะคุณพี่ ก็คือมี iPad จริง ๆ แต่ว่าใน iPad ของเราเนี่ย
อ๋อ โอเค เอ๊ย เตรียมจะตีแล้วนะ เตรียมจะตีแล้วนะเนี่ยแบบว่า เออ ห่างจากสื่อตรงนั้น
มีแอปพลิเคชันเดียว ไม่มี Social Media ไม่มีอะไร มีแค่ยูทูบอย่างเดียวค่ะ ซึ่งเอาไว้เปิดเพลง แล้วก็เปิดเสียงถ้วยอะค่ะ มันจะเป็นเสียงถ้วยที่เหมือนแบบเสียงตีถ้วยที่ดังเต็ง อย่างเงี้ยค่ะ
โอเค เออ โอเค อา อ๋อ